هو بصراحة ما فيش حاجة تاني باعملها في يومي هو يعني شغلي وبس م آآ ما فيش حاجة جنب شغلي، فاهماني؟
كويس جدًا. إمم، إمم. طَب ده كويس على فكرة يعني كده في وقت متاح كبير إن أنت تقدر تعمل كذا حاجة في اليوم يعني. طيب أصلًا أنت نومك متضبّط يعني بتنام وتصحى بشكل كويس في وقت مضبوط والّا بتنام في مواعيد عشوائية، فبالتالي يومك بيكون متّاكل في النوم؟
آه فعلًا نومي مش متضبّط وأيامي عشوائية، باصحى فعلًا فى مواعيد مش مضبوطة، وده ممكن يكون فعلًا أحد الأسباب، لأن أنا باسهر مش بانام بدري مثلًا مش بانام بمواعيد وباصىحى في مواعيد والكلام ده، لأ صعب، الموضوع بايظ مني بقى لي فترة كبيرة، وللأسف مش عارف أسيطر عليه، فالموضوع ف ده أحد المواضيع برضه اللي بتسبِّب لإن أنا فعلًا مش منظَّم في شغلي، ولا في وقت شغلي، ولا في وقت ولا عارف أمسِك تاسكات ولا عارف أمسِك وقت معيّن، ولا أعمل جدول ولا أي حاجة، فدي مشكلة ب
إمم. أيوه. إمم. فاهماك طبعًا ومقدّرة إحساسك، وإن أنت محتار ومش عارف ترتِّب نَفْسك، فاهمة ده كويس جدًا. طيب قُل لي أنت أصلًا مثلًا الشاشات عمومًا بتشغلك؟ يعني في وقت بيضيع من يومك في التليفون أو التليفزيون، في حاجة بتحب تتابعها، آآ في أي حاجة بتعملها من ديَّة بتحس إن هي بتضيّع وقتك بتنام وتصحى على التليفون، حاسس إن في حاجة زي كده في يومك؟
امم. بُصّي، هو بالنسبة للشاشات هو طبعًا قاعد قصاد الشاشات معظم الوقت عشان شغلي آآ، كمبيوتر وكده، وطبعًا آآ يعني باخلّص آه با باتفرّج على التلفزيون مثلًا شوية، أمسِك الموبايل شويتين، كده يعني، فده آه، ده الطبيعي بتاعي يعني.
إمم. كويس. لأ، أنت كده طبيعي جدًا، يعني أنت كده مش مأفور ولا في أي حاجة من ناحية الشاشات دي، أنا بس بافهم الدنيا مش أكتر، فأنت كده الدنيا ماشية كويس معاك من ناحية الشاشات، يمكن مش واكلة وقتك ودي حاجة كويسة يا دوبك بترفّه عن نَفْسك في وقت بسيط وكده، طيب أنت أصلًا من النوع اللي بيحب يشتغل في فترات ع في فترات شغل طويلة، يعني ممكن مثلًا تقعد على التاسك أو شوية تاسكات ورا بعض 5، 6 ساعات وتقوم وتفصل مثلًا نُص ساعة، ساعة وترجع، والَّا أنت بتحب مثلًا كُلّ تاسك تر تقوم تاخد break وترجع تاني؟
إمم. إمم. أ هو فعلًا، يعني أنا باقعد بالساعات يعني ممكن أقعد بال8 ساعات وآخُد ما آخُدش بالي من نَفْسي، وما آخُدش بالي من الوقت لأن أنا فعلًا أنا already باحب الشغل اللي أنا باعمله، ب ب باستمتع بيه و فالموضوع بي بي بيسحب مني جامد فال ساعات ما باخُدش بالي وافضل قاعد كتير جدًا مسحول في الشغل اللي أنا باعمله، والموضوع فعلًا بيبقى إن أنت وباحس إن أنا مبسوط، وباحس إن أنا باعمل حاجة حلوة، فبالتالي الوقت ما بيسحب مني خالص، ففعلًا باقعد بالكتير أوي يعني.
إمم. طَب كويس جدًا. إمم. كويس خالص.

على فكرة دو يعني دي حاجة كويسة جدًا فيك، يعني حاجة إيجابية جدًا، من ضمن كل الحاجات اللي أنت بتتكلم فيها، فدي ممكن تكون أكتر حاجة إيجابية إن أنت ما شاء الله بتحب شغلك، وبتحاول فيه، آآ، فده طبعًا بيدّيك، نتايج كبيرة جدًا وبيخليك تتطور بشكل أسرع. ممكن يكون الفكرة بالنسبة لك بس إن أنت مش عارف تنظّم الدنيا إزاي. طيب قل لي بس أنت في مثلًا، تطبيقات أو في أي حاجة نزلتها على الموبايل أو كده من اللي هي مثلًا بت بتخلي يعني تفكرَك بالمهام اللي أنت عايز تعملها أو ترَتِب لك الوقت؟ جربت تعمل زَي جدول أو حاجة زَي كده؟
إمم. للاسف فكرت، بس، زَي ما قلُت لِك مُشكلة النوم مش مضبوطة، وال واليوم نفسه مش مضبوط. فأي جدول هاحطه أنا ألاقي نفسي صاحي مثلًا في نُصه، صاحي في في آخره، في رُبعه فاهماني؟ آآ، صاحي قبل ما يبدأ بكام ساعة، فمحتاج الأول فعلًا أضبط نومي، فمحتاج فعلًا، عشان يومي يتضبط عشان أقدر أحط جدول كويس لل للمهام بتاعتي، وألتزم بيه، ويبقى كل حاجة قبل الميعاد المضبوط، فاهماني؟
إمم. أيوه. مش متضبط. أيوه طبعًا معاك حق فعلًا، لما تضبط نومك، يومك هيكون كويس و وتركيزك هيكون أعلى وطاقتك هتكون موجودة بشكل كافي، فساعتها فعلًا هتنتج شغل بشكل كويس وتقدر تضبط وقتك. طيب أنت أصلًا بتستخدم يعني قصدي بتشرب مثلًا آآ، منبهات في اليوم حاجات فيها كافيين ك زيادة عن اللازم؟ ممكن مثلًا تكون هي بتأثر عليك؟
مُمكن مثلًا آه يعني، ممكن مش مثلًا أولًا طبعًا بعد الفطار لازم طبعًا الأكل، إمم، أفوّق شوية لإن أنا يعني النوم اللي مش مضبوط بيخليني أصلًا صاحي مش فايق ومش عارف أركِّز.
إمم. تمام. أيوه، أكيد فاهمة.
وفيه برضو، ت تقدري تقولي مثلًا على الضُهر كده، مش الضُهر، هو يعني اللي هو بالنسبة لي يبقى ضُهر، يعني اللي هو اللي هو الوقت اللي هو بعد ال الفطار بشوية، تمام؟ مُمكن مثلًا نسكافيه، وممكن مثلًا يعني على آخر اليوم مثلًا واحدة قهوة برضو عشان أفضّل أ أقدر، أسيطر على تركيزي واهو ممكن تقولي 3 مرات في اليوم مثلًا.
إمم. إمم. أيوه. طيب مثلًا، مش بتعمل أي هواية أو أي حاجة بحيث إن أنت تطلّع الطاقة، يعني تطلّع الطاقة اللي جواك، ب فيها مثلًا فيه حاجة معينة بتحب تعملها، آآ، غير الشُغل؟ عشان مثلًا اليوم كله ما يكونش شُغل عليك، ويبقى ضغط عليك ومحمِل على نفسيتك.
لأ، بصراحة لأ، ما باعملش حاجة زي كده عشان، ما ما مش بيبقى عندي وقت أوي بصراحة. يعني زَي ما قُلت لِك إن الوقت الشُغل بيبقى بطريقة عشوائية، فطبعًا بياخد مُعظم يومي، فمش بيبقى عندي وقت أوي بعد ما باخلص شُغل، وال وال وال يعني بيبقى الوقت ضايع معظمه في الشُغل وفي التاسكات اللي بتبقى عندي. فبالتالي ما مش عارف برضو أثبِّت، آآ، أو رياضة أو أيًا كان بقى، فاهماني؟
إمم. إمم. إمم. إمم.

أيوه، طبعًا، فاهماك أنت معاك حق، بُص أنت أنت شخص مجتهد جدًا وشاطر جدًا وبتحاول ودي حاجة كويسة، وفكرة إن أنت بتدوّر على نَفْسك وبتحاول تضبّط وقتك، يعني دي حاجة إيجابية جدًا وأنا بجد فخورة بيك وفخورة بمجهودك اللي أنت بتعمله وبتحاول فيه، هي بس كل الفكرة بالنسبة لك إن أنت مش عارف تضبّط نومك بشكل كويس، وبالتالي اليوم كلّه بيكون ضايع منّك أو بتحس إن أنت مش مت مش مرتّب ممكن يوم ت تشتغل على 5 تاسكات، اليوم اللي بعده 10 يوم لأ، يوم واحدة بس، فبالتالي ما فيش ترتيب بشكل مُنظّم وده محسِسك إحساس وِحش وأنا فاهمة ومقدّرة ده كويس، فإحنا ممكن نلعب ع يعني أنت ممكن تلعب على م على موضوع إن إحنا نضبّط النوم، آآ فبن أول ما تضبّط نومك ساعتها فعلًا هت هتحس إن أنت قادر إن أنت تكون كويس، وقادر إن أنت تشتغل على كذا مشروع، أولًا النوم ال الصحّي ما يكونش زايد عن 8 ساعات ولا أقل من 6 ساعات، يعني هتنام الساعة 00:00 الساعة 07:00 أو 08:00 تكون صاحي، ممكن قبل كده بساعة وممكن بعد كده بساعة بالكتير أوي ما تزوّدش عن كده، لإن لمّا بتخش ف في دورة نوم جديدة وتزوّد في ساعات النوم، النوم ده بيجيب نوم زيادة وبيحس بكسل وخمول زيادة ولا كإنّك نمت وكده كإنّك ما عملتش حاجة، طبعًا الموضوع في الأول هيكون صعب بس بعد كده هيبقى على الناتج على المدى البعيد أحسن بكتير عليك وعلى نَفْسيّتك وعلى شُغلك وعلى مستقبلك، فأنت المو
حق، عندِك حق، بس أنا عندي مشكلة في النقطة دي تحديدًا، هو هو حَل هو حاجة بسيطة بس لو جاوبتيني عليها هتحلّي الموضوع ده كلّه، آآ أنا مشكلتي مثلًا إن أنا أبقى صاحي الساعة 15:00، 16:00، 17:00 فم ال ال ال الضهر أو الع أو العصر، آآ عايز أضبّط نومي يعني الطبيعي إن أنا أنام الساعة 00:00 هت ه تفتكري إن أنا إزاي هاقدر أنام تاني وأنا لسه صاحي فاهماني، دي بس حلّي لي دي وأنا ما عنديش أي مشكلة تاني ط
إمم. إيه هي؟ إمم. إمم. أيوه. إمم. بُص أنا فاهماك. بُص أنا فاهماك، هو ممكن تعمل حاجة من ال2 يا إمّا في اليوم ده تضغط نَفْسك إن أنت ما تنامش خالص يوم كامل، يعني تطبّق 24 ساعة، ساعات ممكن هتضيّع منّك شوية حاجات وهتحس بتعب وإرهاق، بس برضه لمّا هتيجي ساعتها هتنام هتضبط نومك على كده ويبقى تمام أنت كده ضبّطت نومك، يا إمّا إن أنت في اليوم اللي أنت نمت فيه آآ متأخّر تضطر إن أنت تصحى بشكل أبدَر يعني ساعتين، 3 بالكتير أوي، وما تقد ما تنامش زيادة عن كده، طبعًا الموضوع هيبقى صعب، بس هيحل مشاكل الأسبوع كلّه وبعد كده بقى شهر و2 و3 أنت خلاص ضبّطت وقتك على حاجة معيّنة هتفضل متعوّد على كده، ساعتها فعلًا هتحس إن أنت نومك متضبّط وقادر إن أنت تنام وتصحى بشكل كويس، إيه رأيك؟
اهم. ممتاز جدًا والله لأ، فعلًا يع متاح حالّين ف عمليّين أنا الأول هاجرّب الف الموضوع بتاع ف أنام ساعتين، 3 بس مثلًا وأصحى في الميعاد، آآ ولو ضبط يبقى أنا خلاص أنا حلّيت المشكلة فعلًا، ساعتها هاحُط الجدول فعلًا وارتّب الدنيا عشان طبعًا آآ اليوم هيبقى مضبوط معايا بادئه من أوّله، ولو ما نفعش هاض هاضبّط بالضبط ب يعني أنا باشكُرِك جدًا والله ده حَل ممتاز أنا باشكُرِك جدًا، جدًا.
بالضبط، هتقدر تشتغل في كذا حاجة.